À, đúng rồi ha. Tại vì trong cái quá trình mình xây dựng ở những cái, ờ, mối quan hệ làm việc cũ á thì mình cũng có một vài kênh để mà có những cái người quen để mà liên hệ. Thế thì, à, để mình, à, ờ, nghe lời bạn, mình coi thử là những cái mối quan hệ gần gần mình á, có ai mình, à, tin tưởng nè, và cũng có cái khả năng là, ờ, có thể, ơ, đảm nhận những vị trí đó hông thì cũng là tốt hơn, tại mình cũng quen cách làm việc. Thế thì, ờ, mình có nên chọn những cái người mà, ờ, mình vừa biết họ nè nhưng mà mình cũng, ơ, không có quá thân hông, để mà, ờ, dễ, ơ, bảo việc hay là dễ, a, có thể, à, ừm, ừm, chỉ cái này cái kia đó bạn?
Ừm. Đúng rồi đó. Ừm. Thật ra thì, ờ, nếu như mà bạn, ờ, có được cái người đấy á thì càng tốt, thì bạn cũng có thể, à, bạn không quá thân thì bạn cũng sẽ đỡ ngại hơn, nhưng mà, à, thêm một cái nữa là, ừm, bạn phải cân nhắc đối với công ty khởi nghiệp thì thái độ quan trọng hơn trình độ. Đôi khi có một số người có trình độ người ta giỏi lắm, nhưng mà họ vào công ty khởi nghiệp không phù hợp, nhưng mà có những bạn dù là thực tập sinh thôi nhưng mà thái độ rất là nhiệt huyết, dám thử cái mới, dám nghĩ dám làm, và dám thực thi cái ý tưởng của bạn á, đó, và họ không ngại làm đa nhiệm. Thì đôi khi có những cái vị trí bạn phải cân nhắc về, ờ, ừm, cái thái độ hơn trình độ, để từ từ bạn đào tạo người ta lên, thì nó cũng sẽ tùy theo cái cái, á, cái mục tiêu của bạn trong từng giai đoạn khác nhau nữa. Ví dụ công ty mới thành lập thì bạn chỉ cần như vậy là được rồi, nhưng mà khi công ty phát triển dần dần lên thì mới cần người có nhiều kinh nghiệm hơn, đúng không nè? Và tiết kiệm được chi phí nữa.
À. Đúng rồi bạn. Ồ. Mình hiểu. Ừm. Ồ.

Cái này rất là hay nha, tại vì theo mỗi giai đoạn thì công ty có một cái sự ưu tiên khác nhau. Bạn nói cũng rất là đúng trong cái việc là thái độ nó nó quan trọng quá. Thế thì, ờ, trong cái trường hợp này thì mình có nên, ơ, tuyển rất là nhiều những cái người thực tập sinh, kiểu như là, một cái đội ngũ luôn? Tại vì, ờ, cái, ờ, tiền mình trả cho họ cũng hông có cao bằng một cái nhân viên như vậy. Thì bạn nghĩ sao so với việc là mình, à, tuyển nhiều người mà cấp thấp thì có thể làm việc, thay vì mình tuyển ít người mà trả cho người ta nhiều hơn và người ta có thể một người đó thôi, thì như thế nào hợp lý ha?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừ. Ừm. Thật ra thì bạn phải xem cân nhắc lại là cái nguồn lực đào tạo của bạn á, tại vì khi mà bạn tuyển thực tuyển thực tập sinh hông phải là để cho các b bạn làm những cái công việc, ờ, của bạn, à, m với cái chi phí thấp. Mà là thực tập sinh khi bạn tuyển vào là để bạn dành thời gian đào tạo cho các bạn đó, đào tạo cho các bạn mất thời gian của những người quản lý, đúng hông? Thì, à, cái việc mà tuyển các bạn thực tập sinh để cho các bạn gắn bó lâu dài thì bạn cần có một cái sự, gọi là, đào tạo và coaching cho các bạn đó. Có thời gian training cho các bạn đó thì cái đó là mất nguồn lực của công ty nha, và mất thời gian của bạn nên bạn phải chọn lọc thực tập sinh chứ hông phải là tuyển số lượng nhiều. Tuy nhiên á, nếu như mà bạn cần một cái s số lượng nhiều thực tập sinh để làm sự kiện hay phát tờ rơi hay chạy chạy ch event chương trình mà các bạn thường hay hoạt động theo kiểu đội nhóm thì các bạn sẽ có tinh thần hơn thay vì cứ làm lẻ loi một mình á. Thì đúng là trong những cái trường hợp đấy là bạn sẽ cần tuyển những cái bạn vui vẻ hoạt bát và để cho các bạn làm cùng với nhau thì sẽ khích lệ tinh thần nhiều hơn. Nhưng đối với một số trường hợp hoặc là vị trí, chư nào mà làm ừm, ví dụ như là liên quan đến tài chính nè, hoặc là làm tới tới những cái việc mà thuộc về, à, khó hơn, ví dụ IT này nọ. Cần thời gian bạn đào tạo training mà bạn có quá nhiều, ờ, các bạn thực tập á, thì đôi khi mất thời gian nguồn lực của bạn, nên là hãy cân nhắc sao cho phù hợp. Đôi khi số lượng nó hông bằng chất lượng nữa, nên là hãy cân nhắc tùy theo vị trí nha.
Ờ. Mình hiểu. Ưm, ừm. Ừm. Mà, à Đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ờ.